Eee, sebenarnya sih sama sih Kak, kewalahan ya apalagi kalau sudah dua dua-duanya bareng nih gitu kan. Kan kalau anak yang pertama, sekolahnya mungkin kalau kedie eee, seperti di Indonesia tuh seperti apa, PAUD ya gitu kan, jadi 4 jam aja. Tapi kalau dia udah balik ya sama ya udah deh kewalahan lagi gitu. Cuman, eee, apa, aku berusahanya itu, eee, mungkin kalau dulu terlalu perfeksionis gitu kali ya, <sniffs> tapi kalau sekarang mulai banyak belajar gitu. Semuanya itu, eee, cukup jadi baik tidak harus sempurna, seperti itu. Karena kadang emosi ya, <chuckles> harus gini harus gini, habis itu kan capek sendiri kan, Kak?
Mmm. Oh iya? Mmm, mhm. Mmm. Oh iya, heeh. Mhm. Mmm, mhm. Oh iya, heeh. Mmm. Oh, mhm. Hmm heeh. Oh iya, heeh, sih bener. <chuckles> Heeh, jadi jadi jangan jangan terlalu keras sama diri sendiri gitu ya Kak?
Iya iya betul, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Dan sem eee, apalagi kayak pasangan kita, dia juga kan ya mengertilah walaupun porsinya berbeda ya Kak, dia mungkin cuma bekerja, tapi kalau kita semua diserang ya baik fisik, eee, mental gitu kan. <chuckles> Jadi ya itu harus sayangi diri juga gitu, jangan terlalu keras, karena masih banyak rupanya, eee, kek e apa, kewalahan-kewalahan lain yang harus kita hadapi gitu Kak. <laughs> <sniffs>
Mmm, oke. Mhm. Mhm. Harusnya. <chuckles> Bener. Heeh. Heeh. Nah itu, ya udah. <chuckles> Tau. Mhm. Hmm. Heeh. Iya, nah itu apalagi katanya tuh anak semakin besar ya kita bakalan semakin tantangannya tuh semakin besar juga gitu. Jadi, mmm, ya ya udah harus bener-bener har
Heeh. Iya benar benar Kak, besar banget. Negosiasinya banyak banget gitu. Jadi ya kembali ke diri kita sih, tapi tetep ini juga Kak, kita harus olahraga, entah itu ringan atau kalau sanggup berat setidaknya tetap bergerak gitu. Harus terkena apa ya, udara segar deh. Jangan sampai
Oke, heeh. Mmm, i Bener bener. Heeh heeh. Iya sih, heeh heeh. Iya. Heeh, minimal itulah ya. Heeh.
Heeh, jangan sampai sudah kewalahan di rumah aja kan, makin suntuk ya Kak.
Mmm. Nah makin heeh, bener banget sih pikiran juga akhirnya makin ruwet iya bener. Nah itu apalagi kan namanya mental anak itu kan lagi ini ya Kak ya, lagi bener-bener dibentuk gitu ya, apalagi anak aku nih masih masa-masa golden age gitu ya. <chuckles> Belum ada 7 tahun. Nah kalau misalkan aku rusak mentalnya dia gara-gara keruwetan hari-hari yang kujalani gitu ya. <chuckles> Aduh, gak tau mhm, iya ya. Makasih banyak loh ya Kak, ya buat sharing-nya.
Mhm, nanti takutnya anak yang kena karena ngomel moro. Heeh. Betul. Iya bener. Iya, betul betul. Iya. Heeh, mereka kan mencontoh juga ya Kak. Iya, jadinya kasihan deh. Oh ya makasi